Nah, itu kayak baksonya itu bakso yang bakso urat gitu loh, terus kayak kaldunya dari kuahnya, mienya juga itu, kayak berbeda sih dari yang lain, kalau dari kuahnya itu lebih ke, apa ya, kentel gitu loh, lebih, pokoknya lebih, eee, ber beraroma ber khasnya itu kayak, apa ya, rempah banget gitu, kalau yang dari Wonogiri itu tadi. Nah, kalau dari mienya juga itu, mienya kenyal bukan yang, bukan mie gepeng, bukan mie, mie yang biasa gitu, ya mie karet, gitu.
Oke. Bukan mie karet, gitu ya? Ini mienya agak ini ya agak apa, bisa dibilang lembek, gitu kali ya? Oh, oke oke.
Mhm, lembek gitu, kenyal gitu. Mhm.
Nah, tadi kalau misalnya itu kan ada, okelah kamu sudah punya 1, apa ya, tempat favorit gitu ya, bisa dibilang lah, ya. Jadi pelampiasan nih saat, "Aduh stres, aduh banyak pikiran" oke. Makanan yang paling, apa, bisa buat mood itu jadi enak gitu kan, oke, mie ayam bakso dan harus di tempat ini, gitu. Tapi pernah ada momen nggak misalnya pada saat kamu lagi butuh banget nih, "Ah, mau cari makan di luar deh", okelah cari mie ayam bakso misalnya yang kesukaan kamu, gitu. Dan pada saat kamu keluar, gitu kan, ya mungkin berandai-andai juga deh misalnya kalau memang belum kejadian, tutup, ah, itu gimana tuh, makin kacau nggak kepalanya atau kamu cari, udahlah cari yang lain gitu, jadinya?
Hmm. Oke. <chuckles> Iya. Mhm. Oke, sebenernya, eee, pernah sih, Mas, kayak gitu, ya. <chuckles> Cuma aku ya, cari yang lain sih, cari tempat lain dan <chuckles> mau gimana lagi kan. Lagi pengen makan mie ayam, ya ya. Walaupun mungkin rasanya, sebenernya 11, 12 sih tapi, paling the best tuh, yang di tempat itu tadi, walaupun, apa ya, rasa yang tempat yang lain itu ya 11, 12 tapi bisa lah untuk mengobati rasa capek dan stres aku sih. Ditambah itu tadi minum es jeruk, wah.
Oh, jadi cari yang lain. Oh, iya, oke. <laughs> Heeh heeh. Oke oke. Es wah ini nih keren banget sih, nih nih, dibayangin aja sebenernya nih perut juga udah mulai ini ya, agak bergetar ya, gawat juga ini. <laughs> Eh, tapi kalau misalnya gitu ya, kamu makanan itu berarti kan, apa ya, mungkin saya bisa bilang tuh lebih ke arah, kamu mengasosiasikan, gitu ya, atau kamu mengkaitkan, pada saat kamu stres, kamu banyak pikiran kamu makan si mie ini, gitu kan. Tapi kok misalnya kayak minuman, gitu ya, itu ngaruh juga nggak sih terhadap mungkin, kondisi, apa ya, pikiran atau mungkin tingkat stres kamu, gitu, kalau minuman sama makanan tuh lebih berpengaruh mana jadinya?
<laughs> Iya iya. <chuckles> Mhm. Mhm. Oke. Mhm.

Iya bener, kayak, itu bisa nge-boosting, apa ya, semangat banget sih, semangat sama rasa capek kita bisa jadi ilang sih, kalo kopi menurut aku.
Oke oke oke. Tapi, ini seru sih, tapi gini nih, tadi kan kamu bilang kalau mie ayam gitu ya, itu kamu kombinasikan dengan es jeruk nih. Ini kombinasi paling, ya, top markotop punya deh, paling the best gitu kan, raja terakhir punya ya kan. <laughs> Nah, tapi kok misalnya kopi gitu, ini apakah kamu misalnya nih, kalau kopi minumnya misalnya pagi, atau misalnya pada siang, atau sore, kamu sering kombinasikan sama apa, apakah sama kayak gorengan jugakah? Karena kan suka orang ada yang begitu ya, atau kamu pengikut yang kopinya ya udah, kalau minum kopi ya udah, kopi aja enggak usah sama apa, cemilan juga di sampingnya, gitu.
Mhm. Mhm. Nah itu, iya, nah surga dunia itu. <chuckles> Ya itu. Mhm. Mhm. Oke oke. Nah, kalau untuk, eee, ngomongin gorengan sendiri ya Mas, ya, itu aku agak kurang suka gorengan, karena mungkin minyaknya berlebihan gitu ya, kadang bisa bikin, eee, kolesterol mungkin ya. Kadang aku kayak ngerasa mual juga sih kalau kebanyakan minyak <chuckles> kayak gitu. Nah, kalau untuk kopi itu sendiri, kombinasi itu.
Oke. Oke.
Aduh jangan ditanya lagi sih itu Mas, pasti sambil sebat Mas, sambil merokok udah itu.
<laughs> Oh. Oh oh, campurannya begitu. Tapi, kamu boleh ditanya jugalah ya, kalau misalnya kopi itu, tim yang mana nih? Tim yang kosongan gitu ya, atau kopi pahit, atau tim yang kopi pakai gula, ah, gimana tuh?
<chuckles> Heeh. Hah?

Oke. Kalau aku sendiri sih ya, kopi pahit dan berampas. Dah itu udah the best sih, Kak.
Oke. Berarti modelnya ya, kasarnya seperti ini ya, apa sih bahasanya sekarang, kopi tubruk gitu lah ya. Jadi tetep masih ada ampas-ampasnya juga ya.
Itu Iya, kayak gitu. Mmm. Bener, itu kayak nah, aku enggak tahu ya aneh apa enggaknya Mas, ini, aku kadang tuh si ampasnya itu, ikutan kuminum.
Mhm. Oh.
Dan kebanyakan orang kayak, apa ya kayak, "ih apa anjir kayak rasanya gimana ampas diminum, enggak enak." Gitu kan. Tapi, kalau aku kayak enak banget sih kayak, "Wih kalau enggak diminum sampai habis sampai ampasnya itu udah rasanya bukan minum kopi sih," kalo aku ya.
<laughs> Wah oh berarti, kamu kuat juga ya maksudnya, enggak tahu ya, maksudnya, ampas itu kan sebenarnya kalau misalnya apa, orang itu biasanya ngomong, eee, itu kan yang membawa kopinya, kemudian pada saat diseduh, eee, rasa dari kopinya kan jadi, warna hitam tuh, airnya kan. Sedangkan, udah nih ampasnya udah enggak ada rasanya gitu kan, dan cenderung orang enggak mau ampasnya karena, mungkin ada rasa-rasa apa, nempel-nempel di mulut gitu kali ya. Maksudnya, kayak ada sesuatu gitu ya mhm, kayak apa, serat gitu ya jatuhnya ya kan. Nah, berarti kamu enggak ada masalah dengan itu?
Mhm. Heeh. Heeh. Iya. Pahit. Iya kayak kasar-kasar di mulut kan. <chuckles> Mmm. Nah aku tidak ada masalah sih Mas. Karena apa ya, kalau menurut aku memang yang aku bilang tadi sih kayak, kopi itu kalau tidak minum ampasnya kayak bukan kopi sih kalau menurutku. Kayak aneh gitu loh.
Harusnya seperti itu? Oke. Satu kesatuan nih jadinya, ya.
<chuckles> Iya, ke nah, kadang juga ke ampasnya itu kalau memang masih ada sisa dikit pas aku kayak udah apa ya, udah udah mau habis, gitu. Itu kan kadang aku minum juga kadang, eee, tidak semuanya juga ya. Kalau lagi pengen semuanya aku juga minum semua ampasnya. Tapi, kalau pas lagi enggak, ya mungkin, eee, Masnya, pernah enggak kayak mungkin ngerokok terus kayak di
Udah mau abis gitu ya. Heeh.
rokoknya itu di apa ya, dilumasi oleh kopinya itu lho, Mas. Nah, itu rasanya enak sih Mas.
Oh, kayak pernah liat nih yang kayak gini-gini nih. Nah, itu emang ada efeknya juga berarti. Itu mempengaruhi mood juga berarti, kayak gitu?
Iya, mmm, itu kayak, apa ya kayak seger banget sih menurut aku kayak
Oh, oke oke. <laughs>
kopi, rokok, waduh udah apalagi dilelet iya.
Kombinasi ya. Ini kombinasi terbaik nih, berarti ya. <laughs>
Iya itu kombinasi ke baik, ya satu sebelas dua belas lah sama ini apa, mie ayam sama, es jeruk tadi. <chuckles>
Es jeruk. Oke oke. Yang satu, cenderung ke gurih sama manis kali ya, kalau es jeruk kan manis-manis segar ya, yang satu ini mungkin lebih cenderung ke yang modelnya pahit kali ya, modelnya pahit-pahit gitu.
Mhm. Bener. Mhm.